آه، يعني هاحاول يعني بشكل كده ال الحاجات اللي أنتِ بتقوليها دي، ممكن فعلًا إنّها تساعد، يعني بالذات موضوع الدُش البارد ده الصبح أنا ما جرّبتش أعمله، وبالذات في الشِتا. هاحاول إن أنا أعمله، ممكن يعني يعمل لي فوقان كده، هاحاول أجرّبه، آه، ممكن يساعدني، وهامنع ال الكافيين برضه، وهاحاول أبعِد عن الموبايل شوية، يعني كُلّها بصراحة أفكار حلوة، وجميلة، هاحاول إن أنا أعملها، بحيث إنّها تساعدني أكتر، يعني دي كُلّها حاجات حلوة.
امم. بالضبط. ولو عملت امم. لو عملت كل الحاجات دي وحسّيت إن لسّه في مشكلة، حاول إن أنت تِلجَأ لفَحص صحّي، لإن ممكن يكون عندك نَقص في فيتامينات معيّنة، يعني مثلًا فيتامين D أو B12 الحاجات دي كُلّها بتأثّر على جودة النوم، وكمان بتأثّر على الخمول في حالة الجسم نفسه، فأنت لو عملت كل الحاجات دي، ولقيت نفسك لسّه حاسِس إنّك كسلان، أو حاسِس إن أنت مش عارف تبقى نشيط برضه اعمل فَحص طِبّي.

كنت عايز أتكلِّم معاكِ في موضوع كده وعايز نصيحتِك عشان أنا طول اليوم الصبح بابقى حاسس إن أنا عايز أنام يعني في الشُغل وكده وعلى طول حاسس إن أنا يعني نايمان كتير كده، ومش عارف بقى أركِّز في الشُغل بتاعي يعني. كنت عايز منِّك شوية نصايح في الموضوع ده.
إمم. أنا فاهمة كويس أوي إن الموضوع ده ممكن يبقى مشكلة كمان أو أزمة ليك، يعني فكرة النُعاس الشديد أثناء النهار ده، ده مش تقصير منّك أبدًا، بالعكس، يعني يمكن ده إشارة من جسمك إن هو محتاج يرتاح، إن هو ما نامش نوم كويس، جودة النوم نَفْسها ما كانتش كويسة. بس محتاجة أفهم منّك أكتر، أنت من إمتى بدأت تحس بده؟
يعني بقى لي مثلًا من دَخلة الشِتا يعني حوالي مثلًا شهر وشوية، حاسس إن أنا يعني باقوم يعني بالعافية بقى، بابقى بابقى عايز أنام آه، بابقى عايز أنام أكتر و وب باقوم بقى يعني خلاص غصبٍ عنّي لازم أقوم وأروح الشُغل وأبتدي أنزِل، حتّى يعني باحاول أقاوم بقى بإن أنا أشرب قهوة وكده وبتاع لكن <tsk> ما فيش تأثير يعني ب باحس إن أنا اللي بيكلِّمني الكلام بيخُش من هنا بيخرُج من هنا لإن كل تفكيري إن أنا عايز أريَّح على المكتب، عايز أنام شوية، فعلًا ساعات بتحصل إن أنا آجي أريَّح على المكتب شوية وأنام وألاقي حد بيقول لي: "إيه ده أنت نِمت والّا إيه؟ اصحى المدير هيشوفك كده وهيعمل لك مشكلة." آآ وأكون فيه meeting مثلًا، "أنت مش مِركِّز معانا في الكلام ليه؟ آآ طَب إحنا قُلنا إيه، عملنا إيه؟" ما بابقاش مِركِّز خالص. فالموضوع يعني بقى له بتاع شهر وشوية كده معايا.
ياه! إمم. بالضبط. إمم. أكيد. أكيد. واضح إن الموضوع مأثّر عليك وعلى انتاجيّتك كمان في الشُغل، وخصوصًا إن أنت بتعتمد على القهوة إن هي تشغَّلك أو إن هي تخلّيك مركِّز، يمكن القهوة تخبّي النوم شوية، بس في نَفْس الوقت هي ما بتصلَّحش جودة النوم. بس يعني أنت بالليل يعني بتنام قد إيه، بتنام كام ساعة يعني؟
بالضبط.